Ai que bom, que bom porque tem muita gente que comete esse erro igual você falou, né, de nossa achar que tem que aguar todo dia, e aí afoga a planta, né.
Uhum. Aham. Exatamente, no final das contas sai mais simples do que muita gente acha. <laughs>
Exatamente, exatamente. E eu acho que esse segredo muito é esse, né, igual você falou, de saber a diferença de cada plantinha, né, que a necessidade de uma não é a mesma da outra, né.
Uhum, é, com certeza. É, exatamente, né, não tem como generalizar assim com elas, e tem que ficar atento mesmo, tentar entender o que que está acontecendo, volta e meia de um dia para o outro você percebe uma diferença e, de repente, é isso, é uma praguinha que ainda está no início, e é possível de controlar, o problema da praga é quando ela se espalha, aí fica difícil.
Aham. É. Ah, imagino, eu imagino. É é uma coisa que você tem que dedicar, né, querendo ou não, eh, mesmo que não seja com tanta frequência você tem que lembrar você tem que estar ali, igual o animalzinho, o animalzinho mais, né, mas o animalzinho te lembra, né, ele não vai deixar <laughs> você esquecer.
É. <laughs> Sim. É verdade. Não, com certeza, eu falo, assim, que é mais fácil cuidar de bicho que de planta porque as plantas são bem difíceis às vezes elas não fala nada claro, né, então assim, você tem que ficar ali o tempo todo atenta e às vezes você não sabe o que que tá acontecendo, elas me dão mais trabalho que a minha gata. <laughs>
Sim. Uhum. É. Sim, eu acho que são coisas, assim, que dão lembretes para gente, né, de, ter prestar mais atenção, de ser mais, né, ficar ali no cuidado, de parar, essa coisa do aterramento, né, que as pessoas estão falando agora que é muito bom, né, isso, eu acho que faz bem esse cuidar de plantinhas, né, faz bem para quem cuida.
Aham. Sim. É verdade. Ai com certeza e traz uma paz assim, né, eh, eu adoro mesmo e além disso tudo tem a questão da beleza, né, esteticamente é muito bonito então todo mundo fica feliz em lugar bonito. <laughs>
Né. Trás. Uhum. Ah, é muito lindo.

Ai que coisa, que coisa eu já tive umas assim que, eu tentei também mas, tive que me desfazer da planta, não sobreviveu. É muito triste.
É, é infelizmente assim, uma das minhas queridas, né, dessa, que eu tinha lá do início das 3 irmãs ali. Eu desisti outro dia dela assim, falei: "Ah desisto", porque ela estava tomada por cochonilha
Uhum. É. Sei. É aquela branquinha?
Eu tentei. É, é a branquinha
Nossa, aqui é muito difícil, né.
É muito difícil, e ela estava com 2 tipos de cochonilha, tinha cochonilha branca e 1 outro tipo que um amigo me falou que era cochonilha também que eu nem sabia que era 1 verde.
Ai. Nossa.
Aí eu desisti, eu falei: "Ah desisto." Porque eu não consegui mais, assim, sabe, eu cheguei no meu limite com ela, tentei de tudo e ela estava muito tristinha assim toda tomada eu, bom, é com muito aperto dizendo coração. <chuckles>
Hum. É. Não, já passou o tempo dela. Sim. E dá uma tristeza, né, porque a gente você compra a plantinha, e é, toma o cuidado dali ela faz parte ali da casa, né. E aí quando né, dá uma sensação muito ruim quando a plantinha morre.
Uhum. Sim. É horrível, é muito ruim assim. Eu não tive nem coragem de jogar ela no lixo, não tive. Aí tem um terreno meio baldio aqui perto de casa, eu coloquei ela nesse terreno, eu fiquei pensando vai que, né. <laughs>
Aham. Isso, pelo menos vai servir para um propósito talvez, né, de adubar o solo, alguma coisa, às vezes algum animalzinho vai lá, não sei, né.
É. É. Sim, é eu eu me senti melhor. <giggles>
Eu também teria a mesma reação eu acho. Sim. Nossa, mas e aí, você consegue saber, assim, quais plantas vão sobreviver melhor no seu apartamento por questão de luz e temperatura essas coisas?
Olha, uma coisa que eu descobri, que agora eu tenho prestado muita atenção, é que as plantas com folhas mais grossas são bem mais tranquilas de lidar do que as com folhas muito fininhas.
Hã. Ah, é mesmo? Hum.
Então, isso tem me chamado muita atenção principalmente por essas questões de pragas assim. Eh, e aí por exemplo eu já tive 4 heras que nenhuma delas foi para frente assim, todas elas faleceram por pragas.
Ah, tá. Hum.
E eu tenho 2 jibóias que estão indo v em vento e pouco assim, sabe?
Poxa. Hum.

Ah, você sempre gostou?
Sempre gostei. Desde pequenininha eu sempre gostei, desde que eu era criancinha, assim, a minha vó ela gostava muito de planta.
Ai, que legal. Uhum. Ah, tá bom, então
E eu convivi muito de perto, assim, né, com a minha vó, assim, a gente teve uma convivência bem intensa durante alguns anos então, eh, eu comecei a gostar também. E aí disso eu era bem criancinha e desde sempre eu tive plantinha no meu quarto, eu cuidava das minhas plantinhas, eu sempre adorei. <laughs>
Uhum. Tá. Ah! Que fofa! E como é que você aprendeu, a sua vó que te ensinou, assim, ou foi no fazendo e aprendendo?
Acho que teve um pouquinho de cada, assim, sabe. E ela realmente gostava muito e ela cuidava bem, e eu também fui aprendendo muito na prática ali, né. No início eu tinha muita orquídea no quarto
Uhum. Tá. Sim. Olha, e orquídea é difícil de cuidar, né.
É, é, a orquídea ela é meio complicada sim, mas eu adoro. E e aí quando eu me mudei, eu já estou na Europa há 5 anos, eh, a primeira coisa que eu fiz quando eu me mudei, eu mo fui morar numa cidadezinha bem no meio do nada, assim, eh, e estava na pandemia. Então imagina, era tudo fechado, sem ninguém na rua e eu não conhecia ninguém, e aí eu pensei: "Bom, eu vou enlouquecer". <laughs>
Nossa! Uhum. Ah, legal. Uhum. Tá. Poxa. Uhum. É. Uhum. Hum, si imagino, imagino.
É, aí eu comprei 3 plantinhas. Eh, foi a primeira coisa que eu comprei quando eu me mudei e coloquei nome nas 3 e elas viraram as minhas amiguinhas. <laughs>
Ah. Tá. Hum. Ah, e as 3 foram orquídeas?
Não, não foram. E na verdade foram as plantinhas que eu encontrei no mercado municipal, assim, eram uma era uma onze-horas
Hã. Que legal. Tá. Olha, eu não conheço sa
e a o e a É, ela é aquela que dá uma florzinha, a flor abre às por volta das 11h, por volta do meio dia, assim.
Ah, sei, sei, acho que eu sei qual que é, uhum.
É. Essa aí e 2 meio suculentas, assim. Uma suculenta bem tradicional, uma outra suculenta meio diferente, assim.
Tá. Que é mais fácil também de cuidar, né.
E ela é exatamente, exatamente. Eh, assim, eu nem sabia o que que ia acontecer com a minha vida, né, eu estava, assim, morando no apartamentinho e aí eu coloquei as 3 na janela, e era Manuela, Joaquina, Leopoldina. <chuckles>
Aham.